Sebenarnya kalau makanan favoritku, aku sendiri itu kayak, lebih ke pedes sama manis, sih. Tapi, kalau yang asin tuh, kayak kurang, eee, cocok gitu, kayak, eee, asin gurih itu kurang cocok. Karena mungkin kebetulan, karena asal aku juga Jogja, ya, jadi kayak sukanya tuh kayak, ada hint manisnya gitu, ya, kayak pokoknya kayak, masak tumis aja harus ada kayak manis dikit, gitu, tipis, gitu. Jadi biar enak, jadi enak tuh, ya, ada ada manisnya, ada pedasnya, gitu, kalau masak pun.
Mmm, mhm. Mmm, mhm. Ah, benernya, lidah Jogja. Iya, sih. Mhm. Iya, benar, benar sih, emang kalau makanan Jogja kan, eee, cenderung manis-manis, gitu ya, kan, kayak misalkan gudeg tuh, kan, manis tuh, khas Jogja banget. Nah, oke, nah, tapi kalau Kakak sendiri nih, eee, cenderung lebih sering ya, makannya itu, eee, pesen, kayak tadi misalnya beli seblak, beli martabak, atau kadang juga ada masak sendiri, gitu, kalau untuk apalagi kalau lagi sedih, gitu ya?
Iya, Kak. Betul. Nggih. Kalau aku lagi sedih sih, biasanya, eee, tidak ada waktu ya, buat masak, kayaknya, malah nanti malah tambah nangis karena nyiapin, eee, masak, itu kan, lama ya, kayak harus misal mau bikin seblak harus ngup ngupas kencur dulu, terus ngehalusin, nge ngulek gitu ya, bakal lama dan malah, ujung-ujungnya nggak jadi masak, gitu. Cuman kayak, udah mau effort, ya, udah ada niat nih, tapi nggak mau, nggak jadi, gitu, malah, kayak udah aku pernah karena kayak gitu ya, lucu banget. Jadi kayak, udah siap-siap, udah mau masak, gitu. Tapi pas lagi di tengah jalan karena udah saking, eee, apa ya, sedihnya, gitu, nggak jadi aku masak, gitu. Jadi kayak, cuman bener-bener kayak, beli kerupuk, terus kayak, udah beli kencur, udah mau ngulek nih, udah dikupas, gitu. Tapi belum jadi dimasak, gitu sih.
<chuckles> Iya, sih. <chuckles> Iya. Mhm. Heeh, makan bawang putih, gitu ya? Mhm. Mhm. Mhm? Mhm mhm. Ah, oke, malah nggak jadi, ya? Karena udah kelamaan mungkin, jadi udah, mood-nya mungkin mood-nya udah ilang juga kali, mungkin udah nggak kerasa sedih lagi, jadinya udah lupa nih, "Kenapa ya? Tadi masak ya?" Gitu ya? <chuckles> Oke. Nah, tapi kalau Kakak sendiri itu, ada nggak sih? Kayak misalnya, eee, misalnya pas nyari makanan nih, eee, misal Kakak tadi katakan mau seblak, atau mau martabak, eee, apalagi pas saat butuh-butuhnya nih, lagi sedih banget, gitu. Tapi ternyata pas di cari, nggak nemu tuh, makanannya, entah tokonya tutup atau mungkin lagi kosong. Nah, pernah enggak sih, kayak, situasi kayak gitu?
Iya. Iya. Betul. <chuckles>